Hallo. Ich habe ein, äh, Problem. Also ein Problem, das belastet mich enorm und ich weiß nicht, wie ich da jetzt rauskomme. Also, ich bin selbstständig und ich habe vor ein paar Wochen ...meinen Hauptauftraggeber verloren.
Mhm. Mhm.
Und, ähm, irgendwie habe ich damit auch jede Energie verloren. Also, ich bin in ein tiefes Loch gefallen. Ich habe zwar, äh, immer mehrere Auftraggeber so für alle Fälle, dass ich halt so 'n kleines Sicherheitsnetz habe, aber jetzt ist es halt auch so, der andere Auftraggeber hat zurzeit auch nicht viele Aufträge. Das heißt, ich bin jetzt quasi, äh, arbeitslos.
Mhm.
Und, äh, in der Situation war ich irgendwie noch nie und auch halt so nicht, dass ich einen Auftraggeber verloren habe. Also, ich habe noch nie 'ne Arbeit verloren, sondern ich bin immer selbst gegangen.
Mhm. Verstehe.
Und mir f mir fehlt halt jetzt, äh, dass es so es ist für mich so 'n äh, ja so ein Rückschlag. Ich weiß nicht, wie ich mich davon erholen soll. Also ganz ich ich habe es ich schaffe es auch einfach nicht, mich irgendwo zu bewerben. Es fällt mir so schwer, überhaupt meinen Lebenslauf upzudaten.
Mhm.
Ja, aber ich meine, von nichts kommt ja nichts. Es ist ja nicht so, dass es dass ich jetzt 'ne neue Arbeitsstelle zu 'n neuen Auftraggeber zu dass der <giggles> zugeflogen kommt.
Ne.
Ja.
Okay, also ja, auf jeden Fall natürlich. Du sollst dich erst mal erholen, da schauen wir mal, wie man das angehen kann. Ähm, in welcher Branche bist du denn da aktiv?
Ähm, ich bearbeite, ähm, äh, zusammenfassende Meldungen, Intrastat so in der Steuerbranche.
Okay und, ähm, willst du da auch so selbstständig bleiben oder hast du auch irgendwie jetzt mit 'nem Angestelltenverhältnis, ähm, geliebäugelt, weil, ähm, das klang so 'n bisschen.
Hm, ja, die Sache ist die, ich bin halt chronisch krank und ich bin privat versichert. Und wenn ich jetzt in ein Angestelltenverhältnis, äh, zurückgehen würde, müsste ich die private Krankenversicherung verlassen. Und das würde ich ungern tun, weil ich ja dann nie wieder dort reinkomme. Also, tatsächlich ist das für mich jetzt von Vorteil, selbstständig zu bleiben. Als ch also, es ist halt günstiger, äh, die Krankenversicherung. Und, ähm, wenn ich halt wirklich Probleme habe, dann, äh, kann ich wirklich sagen, ich brauche morgen den Termin und dann kann ich angeschaut werden. Das ist schon in meiner Situation wenn ich jetzt gesund wäre, würde ich wahrscheinlich weniger zögern, in in ein Angestelltenverhältnis zu gehen und in die
Mhm. Ja. Verstehe.
Gesetzliche zurück. Aber so das, äh, hält mich halt auch davon ab.
Okay, und da bist du dir sicher, dass das so ist, dass das ko klingt so überraschend. Ähm, ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass das auch als Angestellte wenn man Angestellte möglich ist, äh, privat versichert zu sein.
Hm, ja, ist es schon, aber ich müsste dann direkt mit, ähm, 'nem Jahresgehalt von 70.000, achtunds 73.000 einsteigen, um in der privaten Krankenversicherung zu bleiben mit der Garantie, dass mein Gehalt jedes Jahr steigt, denn weil sonst fliegt man raus aus der privaten Krankenversicherung, ja.
Aha. Okay, okay, also wenn, dann müsste das 'n sehr gut bezahlter Job sein.
Mhm. Und in der jetzigen Wirtschaftslage ist das eher unrealistisch. Ja.
Verstehe.
Ja. Also, ich hätte jetzt auch so kein Problem ich habe am Anfang, ähm, meiner selbstständigen, äh, Karriere habe ich im Telefonstudio gearbeitet.
Mhm.
Und, äh, w ich habe da eigentlich ganz gut verdient, aber irgendwie ich habe so die Energie nicht mehr, ne? Ich k ich weiß, ich ich kenne da auch noch Leute, das ähm, das d Studio existiert auch noch, auch nach so vielen Jahren noch. Ich, äh, bin manchmal noch auf der Webseite unterwegs. Also, das ist äh, die machen Sozialforschung, äh, Befragungen. Und, äh aber mir fehlt halt so
Wie lange bist du denn noch safe, äh, finanziell gesehen?
Äh, ich bin tatsächlich sehr safe, aber, äh, mich stört, äh, dass ich halt <sighs> also ich bin verheiratet und mein Mann, der fängt das jetzt auf und der meinte, ich müsste auch gar nicht arbeiten, weil er weiß ja, dass ich krank bin. Aber mir fehlt, äh, dann der Umgang mit den anderen Menschen.
Mhm. Mhm.
Und, äh, auch halt das eigene Geld, ne? Und, äh, wa was ist, wenn ihm was passiert? Dann ich f finde auch, dass das halt wichtig wäre, dass man halt auch dieses Sicherheitsnetz hat, dass einfach mehrere Standbeine da sind, dass man abgesichert ist, was man ja als Selbstständiger eigentlich nie ist, man ist immer unsicher, aber, äh, mir gibt es schon 'n gutes Gefühl, wenn ich dann so 'n Sicherheitsnetz habe. Aber derzeit ja, ich finde einfach die Kraft irgendwie nicht. Und aber ich meine, das sind ja jetzt schon 2 Monate und langsam
Ja, verstehe.
ja, so, ich kenne das nicht. Normalerweise habe ich dann ja.
Verstehe. Also, auf jeden Fall ist es ja schon mal gut, dass es jetzt nicht, äh, super kurzfristig ist, ähm, dass du jetzt, ähm, ganz dringend Geld brauchst. Das ist ja schon mal, äh, 'ne kleine Genugtuung, aber für dich 'ne w 'ne wahrscheinlich auch nichts Neues, das weißt du ja schon. Ähm, wie ist das denn ähm, was wollte ich jetzt fragen? Hm
Mhm.
Hast du die Möglichkeit einfach, ähm einfach was Neues anzufangen? Also, so wie d das auf mich klingt, hast du ja jetzt quasi einfach, ähm, ähm, für 2, 3 bestimmte Auftraggeber gearbeitet und es war jetzt irgendwo im äh, im im Buchhaltungswesen, hast du gesagt, gell?
Hm, ja, so Richtung also ich ich melde Intrastat und, äh, zusammenfassende Meldungen. Also, ich habe jetzt ich bin kein Steuerberater, deswegen darf ich keine Steuern selbst erstellen. Aber ich biete halt diese Dienstleistung an, dass ich halt für die Firmen große Daten, äh, an die Bundesämter ganz europaweit melde.
Ah, okay, also eine ganz besondere Nische, verstehe. Äh, hast du da irgend ja.
Mhm. Ich habe da auch gut ich habe da auch gut verdient. Also, das ist halt auch, äh, enorm jetzt, was da halt weg ist, ne?
Ähm, wie wäre es, wenn du, ähm, jetzt die Zeit nutzt und da vielleicht einfach noch mal, ähm, 'ne Ausbildung oder 'ne Fortbildung dran hängst und dich dann mit irgend 'nem beratenden mit 'ner Beratungstätigkeit, ähm, ähm, selbstständig machst. Also, als Sch als Steuerberater zum Beispiel, da bist du ja jetzt nicht weit weg, als Steuerberater oder, ähm, ja Buchhaltungsberater, so was in der Art für für Selbstständige? Was was hältst du von s von so 'nem Idee, dass du quasi in in 'n neuen Bereich reingehst?
Das ist schwierig. Ich habe, äh, Multiple Sklerose und, ähm, ich habe mal versucht, einen Bilanzbuchhalter zu machen. Und das hat dann daran gescheitert, dass ich einen Schub bekommen habe vor den Klausuren. Also, ich lag dann am Ende des Tages im Krankenhaus. Also, das ist jetzt keine Option. Es geht so mehr darum vielleicht hast du ja 'n Tipp, wie ich wieder Motivation finde, dass ich, ähm, m mich jetzt wieder um 'ne neue Arbeit kümmere, weil derzeit hänge ich halt so richtig im Loch. V vielleicht hast du da 'ne Idee, weil also für mich ich kenne die Situation, wie gesagt, gar nicht, ähm
Mhm. Mhm. Ja.
Ja.
Okay, ja. Ähm, ne, also wenn's konkret darum geht, ähm, weiterzumachen, das kriegen wir doch hin. Also, das ist ja jedem schon mal passiert. Ähm, es gibt ja immer Rückschläge, äh, das ist ganz normal. Und, ähm, da muss man sich dann aufraffen und weitermachen. Ähm, hast du hast du schon mal geschaut oder weißt du, ob's generell noch mehr Auftraggeber gibt in dieser Branche?
Ähm, es gibt äh, natürlich gibt es sehr viele, aber irgendwie ich habe halt ich g ich kriege mich nicht dazu, mich hinzusetzen und mich zu bewerben.
Ja. Okay.
Also, ich weiß, dass ich auf jeden Fall in diesem Telefonstudio ähm, da habe ich damals mit 19 Jahren angefangen. Ich bin dorthin gegangen und dann haben die mich geschult und dann habe ich das gemacht. Und, äh, ich weiß, dass ich da auf jeden Fall hingehen könnte, wenn wenn was ist.
Mhm.
Aber, ähm, ja, das andere ja, ich weiß nicht, irgendwie ist mein Tag halt auch so ich ich ga ich gammele vor mich hin. Irgendwie versinke ich in Selbstmitleid und ich wa ich würde ich wäre so froh, wenn du mir jetzt sagen könntest vielleicht, wie ich ein 1. Schritt aus dieser Situation rausnehme. Also, vielleicht irgendwas ähm, weil ich bin halt so down und ich weiß nicht, wa we was ich machen könnte, um mich so 'n bisschen halt aus dieser Situation rauszu äh, zu holen, mich selbst.
Mm. Also, ähm, es gibt viele verschiedene mögliche Wege für den 1. Schritt, welcher dann funktioniert, ist sehr, sehr individuell, hängt sehr von der Persönlichkeit ab. Ähm, <clears throat> wie wär's denn mit folgender Idee, dass du dir das jetzt einfach mal tatsächlich gönnst, dass du vielleicht mal jetzt kommt ja Weihnachten, dass mal Ende des Jahres einfach sagst: „So, jetzt ist mal Ruhe. Ähm, finanziell bin ich noch 'n bisschen sicher, jetzt gönne ich mir mal 2 Wochen Ruhe und, ähm, warte, bis die Motivation von alleine zurückkommt und dann neues Jahr, neues Glück.“ Was hältst 'n davon?
Das ist <chuckles> das ist denkbar einfach.
<chuckles>
Ja, also was ich halt auch noch so habe, weil ich halt immer so viel arbeite normalerweise, dass ich eigentlich auch immer so das Gefühl habe, wenn ich halt nichts Produktives leiste ich habe auch im Urlaub, äh, gearbeitet. Also, ich hatte halt immer den Laptop dabei, um im Fall der Fälle irgendwas zu erledigen.
Ja. Ja.
Ja, das ist, ähm, tatsächlich etwas, was ich gar nicht kann, mich entspannen und einfach nix tun. Also, ich tue jetzt tatsächlich nix, aber ich bin nicht entspannt.
Mhm. Okay. Na ja, aber vielleicht findest du ja was, äh, irgendwie 'n kreatives Hobby, was erst mal für für dich Spaß macht, weil wenn du arbeitest, du arbeitest ja immer für andere und dann gut, was kriegst du zurück? Du kriegst Geld zurück. Aber vielleicht nimm dir doch mal Zeit und überlege dir, was du mit dem Geld machst, was was du was wirklich konkret für dich schön sein kann. Vielleicht, weiß nicht, Kino gehen, weiß nicht, ob das was für dich wäre, mal in Zoo gehen, ähm, äh, weiß jetzt auch nicht, wie das mit deiner Krankheit funktioniert, ähm, oder Essen gehen, dass du einfach mal dass dass du voll dir wirklich was gönnst.
Mhm. Ja, also meine Krankheit, äh, ist eigentlich ganz gut im Griff, es sei denn, es ist halt so stressig wie 'ne Klausur oder so was. Deswegen, äh, kommen halt leider Ausbildung, Weiterbildung gar nicht infrage, weil ich, äh, dann einfach so stresse, dass der Körper a abschaltet. Aber das, was du vorgeschlagen hast: Ja, ich mag Zoos. Ich war schon sehr lange nicht im Zoo. Ja, doch. Das ist gut. Also, ich werde einfach entspannen, wenn ich jetzt nix zu tun habe, statt so angespannt zu sein. Ich probiere es einfach aus. Vielleicht hast du recht und die Motivation kommt wieder. Danke, es hat voll gut getan, mit dir zu reden.
Mhm. Ja. Ja, die Motivation kommt auf jeden Fall wieder. Ähm, belohn dich 'n bisschen für die Arbeit, die du gemacht hast und das Leben schenkt dir jetzt so 'n bisschen Zeit, wo du dich entspannen kannst und was für dich selbst machen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Spaß dabei.
Ich fühle mich Vielen